Bir de o tarz sporlarda şey de var, direkt başarı. "Kaldırdım. Ben bunu kaldırdım. Hah!" O müthiş bir yani, bütün vücudu komple Benim öyle şeylerde çok motivasyonum. Eee, yani, hani, bir şeyi hedefleyip başarmak da küçük de olsa çok fark etmez, yani.
Evet, yaptım falan. <chuckles> Aynen. Bir de böyle vücutta böyle, hani, atıyorum 1 ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra özellikle yeni başlayan biriysen böyle ufak değişimleri görüyorsun ya. Şöyle bir yalandan ayna karşısına geçiyorsun, kolunu, böyle, bir büküyorsun. Kolun, böyle, 1 santim artmış. Sen ama şey gibi görüyorsun. "Of be, ben Hulk olmuşum be." Hani, ö ö öyle bir o da biraz insanı gaza getiriyor. Bence biraz da gaz lazım.
<chuckles> Evet. <laughs> <laughs> <chuckles> Değil. Tabii canım. O zaten motivasyonun temel materyali Bir yeşil değilim, o kadar
Aynen. Aynen, aynen. Ya ş hemen gideceğim bir yeşile boyayacağım kendimi. Oh, tamam. Böyle, kasıla kasıla.
<chuckles> Tamam, Hulk olmuşum. <laughs> Ay, çok iyiymiş bu düşünce. Ben de arada kendimi böyle yönlendireyim. Nasıl olsa She Hulk da var artık. <chuckles>
Aynen. Aynen öyle. Bundan sonra "She Hulk" var dersin. Bir de, şey, böyle, ben artık sahillere de gideceğim. Deniz sa zamanı geliyor falan, böyle.
<chuckles> Of, süper gerçekten. <chuckles> Tam isabet.
Kesinlikle bu bu bu motivasyonla devam, yani.
Evet, zaten motivasyonsuz olmuyor da. Bir de bö böyle birileri sana bö şeyler anlatınca da kendini çok daha iyi hissediyorsun. "Lan, ben de deneyeceğim bunu, benim de kolum Hulk gibi olsun." falan diye.
Hı hı. Aynen, aynen. Aynen. Ben özellikle şey oluyor sahillere gidince, böyle, çok kaslıları görüyorum. Diyorum ki, "Uf, şu göbeğime bak, Allah kahretmesin." falan, böyle. O o biraz beni kıskançlık
<chuckles> <laughs> Olmaz <chuckles> Başla sen, başla spor yapmaya. Yani, motivasyonu bence aldın, yani, tekrardan. <laughs> Çekilelim biz yavaş yavaş. Ad eee, sporumuzu yapalım. Her şeyimizi, motivasyonumuzu aldık. Tamam artık, gidiyoruz.
<chuckles> Kesinlikle bence de. <chuckles> Bence de. Aynen, görüşürüz.